<chuckles> Écoute, hem, à chaud, j'ai envie de te dire, heu: «Écoute la vie, il faut faut faut en profiter, faut kiffer, donc heu, lance-toi, fais ce qui te plaît vraiment. Si tu es sûr à 100 % que ce que tu de ce qui te plaît vraiment». Moi, je pense, heu, que voilà, si tu es ado ou même jeune adulte, tu as quand même peu d'expérience, donc c'est c'est pas forcément, hem être sûr de quelque chose à à 15 ans, c'est p c'est c'est un peu plus, heu, c'est un peu différent qu'être sûr de quelque chose à 30 ou 35 ans, tu vois? Heu, par rapport à quoi? Par rapport aux expériences que tu as vécues donc heu, j'aurais quand même tendance dans dans dans la raison, hein, dans dans pour fournir, voilà, heu, un conseil raisonnable, de de garder un projet, heu, en tête, d'essayer de le faire à côté si c'est possible, mais c'est vrai que j'encouragerais quand même, comme on dit, hein, heu, faire des études, avoir un diplôme, hein, tu sais, c'est un peu la phrase des parents classiques, hein, ouais, c'est q c'est c'est d'avoir des des un peu des bagages quand même, hein, heu, dans dans son son petit panier, quoi. C'est c'est toujours intéressant, c'est toujours rassurant, heu, donc je je je conseillerais malgré tout, hein, heu, d'essayer de de faire un ouais, de passer au moins un diplôme, d'essayer de
Mouais. Mmh. Mmh. Mouais, bien sûr, c'est vrai. Mmh mh. Ouais. Ouais, un cursus un peu classique, oui, bien sûr. Mouais. Mmh, évidemment. Oui.
d'aller un peu dans la vie, un peu, entre guillemets, «classique», hein, tu sais, heu, pour, heu
Oui, le cursus, les études supérieures, voilà, un travail stable.
Voilà, pour Ouais, parce que les les boulots comme là, heu, moniteur de ski, ce sont des travails un peu de de niche, quoi. C'est c'est c'est assez spécialisé. En plus de ça, bon, on va on on va pas rentrer dans le débat de la la neige, hein, puisque la neige disparaît petit à petit, mais voilà. Je je je conseillerais quand même, hem, d'essayer de trouver un un équilibre, de de trouver, heu, voilà, heu. C'est ça, de faire ça de manière un petit peu, heu, à côté, mais quand même de le faire malgré tout, hein. <chuckles>
Mmh. Mouais. Compliqué de rentrer dedans. Oui, mmh mh. Exactement, ouais. Mmh. Une voie plus classique dans un 1er temps. OK, OK, très bien. Bah, tout cas, merci pour, heu, ton ton partage d'expérience et puis pour toutes, heu, tes réponses. Merci beaucoup.
Voilà. Bah écoute, heu, c'était très sympa d'en parler avec toi, et puis, ben, merci pour toutes tes questions.
Mmh. Avec grand plaisir, merci à toi.